No, no, perché cioè mi guardavo intorno, somma, era tutto molto, mhmm era tutto molto nuovo, quindi, nel senso, ero il più interessato a vedere com'era in gi in in intorno, com'è panorama, com somma, no avi non ho avuto paura. Ed è vero che secondo me
Mh. Molto bello. Mh. Sì, sì, sì, sì, sì. Però è coraggioso, perché, ehm, da qua da che altitudine da che altezza l'avete fatto?
Eh, non mi ricordo, però soma andati con l'aereo, quindi
Sì, sì, quello lo so, ma ho letto più o meno 3.500 metri.
Sì penso più o meno. Sì. Saremmo stati sì, sì.
Sì.
Quello sì. Però, mhmm, non mi ricordo particola cioè non mi ricordo benissimo, uhm, da quanto però s a me sembrava altissimo. Ehm, però sì.
Sì. Mi anto sì, sì, sì. Ma non c'è nessuno quanti eravate? Non c'è nessuno che alla fine ha detto: "No, non ce la faccio. Non ho il coraggio. Non mi butto"?
No, no, si son buttati tutti. Mo la maggior parte erano stavan facendo il corso.
Mamma mia. Ah, okay.
E quindi dovevano buttarsi. E poi c'erano
Quindi però tutti giovani? Cioè, perché io ho più di 50 anni e non penso che reggerei a una cosa del genere. Tutti giovani, giusto?
Ma in realtà no, eh, ce c'erano 2, 3 signori, ehm, in di una certa età. Avranno avuto anche lì, 55 anni, 60 anni, secondo me. Sì, sì, però secondo me ci sono persone che hanno cominciato a farlo quando erano molto più giovani, cioè no hanno cominciato a quell'età. Quindi seco me.
Po' più stagionati. Ah. Ah, n davvero? Mh, okay. Ma che facevano il corso o che facevano solo un volo in tandem pe provare?
No, no, che facevano un volo così per i fatti loro.
Mh, okay.
Cioè né in tandem, né facevano il corso. Avevano già la patente e avevan già fatto tutto.
Ah, beh, allora sì, voglio dire, se lo facevano già da prima. Certo.
Sì, sì, eh, per quello dico, secon me lo facevan già uhm, somma, da prima. Però secondo me è importante anche, ehm, provare cose lì cioè ne senso tipo il disegno, no, che dicevo prima, anche è qualcosa che un po' mi ha deluso, perché alla fine non mi dà tanta gioia, perché è più frustrante, perché non so disegnare, però secondo me è importante. Eh, sì, quello sì.
Mh. Sì, sì, sì. Sì. Sì. Beh se rimani deluso dal risultato, sì è frustrante. Ma anch'io quando dipingo, non tutte le ciambelle escono col buco, a volte dico: "No, ehm, ha uscito 'na schifezza". Assolutamente.
Eh, sì, esatto. Però seon è importante provare cose che magari sono nuove e anche provare cose che non somma, non ci piaccio cioè ne senso, alla fine io son felice aver provato a disegnare, ecco. Cioè, secondo me
Certo. Adesso hai qualche hobby in particolare che ti piace?
Ma adesso so suono. Mi piace la m la musica, quindi per me suonare è, ehm, è un grande il pianoforte il pianoforte. Sì.
Mh, bello. Cosa suoni? Cosa stai suonando? Ah. L'ho suonato per un periodo. Ma hai fatto conservatorio ad esempio?

No, nel senso che io ho sempre detto che adoro volare, adoro il volo. Si in aereo che vabbè però lì è semplice; ho provato a fare un volo in tandem in parapendio, avrei voluto fare il corso, non l'ho fatto, e vai di esperienze. Volevo fare la zipline. Hai presente cos'è la zipline?
Okay. Sì. Si, si, si, si. Certo.
Hai provato a farla?
No, mai, però mi piacerebbe.
Ecco, a me non piacerebbe più. Ho provato a fare il tunnel da ma anche mi chiedevo, io potevo cioè, tipo 15 anni fa, ho detto a mio marito: "Mi piacerebbe fare un volo in tandem, in paracadute." E lui: "No! ma perché poi ti rompi le caviglie, ma perché poi di qua, e poi io ho paura che muore, ah ah"; non l'ho fatto glielo rinfaccio ancora adesso, e e e io io dicevo: "Ma magari in qualche modo mi faccio le controlli, vedo se va tutto bene e posto." E no, poi però ho fatto il tunnel del vento e lì mi son passate tutte ste idee. Hai presente cos'è il tunnel del
<chuckles> Sì. <chuckles> Certo, sì, sì, sì. <chuckles> Ti è passata la fantasia. No in realtà no, non l'ho mai sentito.
Allora, è un tunnel dove viene sparata aria vel fortissima da delle turbine potenti, infatti c'è molto molto rumore, ti danno dei tappi. E praticamente tu galleggi sull'aria.
Okay. Ho capito, capito. Piu ehm, c'è mhmm, penso ci sia una cosa allo zero gravity, mhmm, da qualche parte. Sì, sì, sì, ho capito, ho capito. No cavolo.
Eh. Sì. Eh, per me è vicino, è a 20 minuti da casa mia, e ho prenotato ehm, con mio marito 2 minuti a testa divisi, erano poi 1 minuto 1 minuto. E pensavo "che bello galleggio sull'area"; un incubo, ma un incubo.
Sì. È ehm, è difficile penso.
No guarda io pri prima c'era un bambino di tipo 5 anni dentro, e tutto
Pe quello si si sarà sballato, sarà stato felicissimo.
<chuckles> No ma era tutto sorridente, tutto contento. È arrivato una una persona di 70 anni nel gruppo, che ha fatto 1 ora e mezza minimo di strada per arrivarci. Però, ehm, cioè tu entri lì, e e poi una signora che c'era fuori ha detto che la in realtà l'aria era a 220 chilometri orari, non era perché può arrivare a 350. Un disagio fortissimo, perché entri lì- c'è una porta- con le braccia alzate e ti tiene su l'area, no?
E cavolo. Okay. Eh Sì sì, eh, son cose che o piacciono o non piacciono. Cioè nel senso, penso che siano cose abbastanza bian o cioè 50 e 50, non c'è la via di mezzo. O o ti piace da paura, oppure non la vuoi più vedere nella tua vita. Ehm
Sì, sì, sì, si. No, ma in realtà non avevo paura, non era pericoloso. Cioè però non avevo nessun controllo sul mio corpo, cioè nel senso non pot non riuscivo a muovere una mano, un braccio; un disagio.
Sì, sì. Certo certo. Cioè mhmm, dif div diverso certo. No io, allora ho provato cioè a vola a volare nel senso, mhmm, ho fatto il lancio col paracadute dall'aereo.